जी, तो अ, सबसे पहले ये बताइए कि फ़्लो का क्या मतलब है आपके लिए?
अ, फ़्ले को फ़्लो का अ, मतलब मुझे लगता है वो है, जिस पे आप एक बार जो है अ, कोई भी काम करते समय आप, पूरी तरह से उसमें जो है खो जाएँ। अ, ऐसा कुछ अनुभव हो तो मुझे लगता है कि आप फ़्लो में हैं। चाहे वो बातें हों या फिर कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समय का पता नहीं चल रहे है। आप एकदम खो गए हो इसके अंदर कि आप आपको आस-पास क्या हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं, उसको मैं बोलूँगी फ़्लो है।
जी। हुँ, हुँ। उ, जी, जी, तो आपको कैसे पता चलता है कि मैं फ़्लो में हूँ या अभी फ़्लो में नहीं हूँ?
अ, बहुत सारे संकेत हैं जैसे कि अ, जैसे कि एक मैंने बताया कि समय का पता ही नहीं चलता है। ह सुबह से कब शाम हो गई एक ही काम करते-करते और फिर भी आपको लग रहा है आपने अभी ही शुरू किया है। और या ग या फिर आप कभी कोई अ, मूवी भी देख रहे होते हैं अ, तब भी आप इतना अच्छा लगता है आपको उसका कहानी कि आप कहानी में खो जाते हैं और कब आपको पूरी 3 घंटे की मूवी लगता है कि एकदम 3 मिनट भी नहीं लगा, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। तो इस ऐसी-ऐसी चीज़ें जब होती हैं, समय का पता ना चलना और, आप एकदम कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, आपका जो है अ, दिमाग कहीं और नहीं भटक रहा है। आप बस उसी चीज़ में खो गए हैं इतना, कि आपके आस-पास क्या हो रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। अ, ये सारी चीज़ें कुछ-कुछ आपको अनुभव होता है तो आप समझ जाइए कि आप कहीं न कहीं फ़्लो में हैं।
जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा तो कुछ उदाहरण के तौर पे बताइए जैसे कि होश हो सकता है कि आपके जब काम करती हो आप तब हो या कुछ और हो। आपके जो अ, मतलब आपके निजी जीवन में जो घटित हुआ है, और आपको लगा हो कि "वाह! इसमें तो मज़ा आ गया।" और आप मतलब बहुत ज़्यादा ही फ़्लो में बह गई थी?
<chuckles> जी, हाँ। मुझे संगीत का काफ़ी जो है अ, शौक़ है। तो अ, एक बार जब मैं गाना गाना शुरू करती हूँ, तो बस गाती रह जाती हूँ, एक के बाद, एक के बाद एक। तो फ़िर उस समय मुझे कुछ पता ही नहीं होता है कि अ, मैं दूसरी चीज़ों पे अ, जो है मेरा ध्यान नहीं गया, मुझे ये भी करना था, क्योंकि क हर द दिन जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो वो करना होता है। अ, जो कि मैं जो है अ, कुछ बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि नहाना-धोआना जो है नहाना-धोना जो है, ब्रश करना, मैं ये कभी-कभी ये भी भूल जाती हूँ। तो ऐसा जो कि हाँ, तो जब मैं क्योंकि जब नींद में मैं वही सब सोचती रहते हूँ, आज मुझे ये गाना, ये कितना अच्छा था, और मैं उठने के साथ भी शुरू हो जाती हूँ। मम्मी बहुत डाँटती है कि, "अरे, जा के खाना खा लो, उसके बाद ये क ये सब करते रहना, अपना जो भी करना है अ, या फ़िर नहा लो।" <chuckles> तो ये सब चीज़ें कभी-कभी जो है ना फ़्लो में जो है अ, देरी हो जाती है। अ, त तो ऐसा होता है मेरे साथ, गाने के साथ ऐसा होता है, संगीत के साथ।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। ओह! हुँ। <laughs> <chuckles> उ, जी, जी। तो मतलब आप भू पूरा ये कह लें कि आप पूरा भूल जाती हैं कि आप कहाँ हैं, और ये खाना भी आवश्यक होता है, नहाना भी आवश्यक होता है। ये ये कह लें कि जो दूसरे काम हैं, तो अ, वही उस उ या कह लें कि वो ज़रूरी है, वो आप भूल ही जाती हैं। अच्छा ये बताइए कि, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब ये फ़्लो में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुक़सान दायक हो गया हो?
<chuckles> <chuckles> हुँ, हाँ होता है। अ, जब बहुत ज़्यादा ही आप एक ही चीज़ को करने लगते हैं तो अ, उससे आपका जो है दूसरी चीज़ से जैसे कि मैं गाने की बात करूँ तो आप अ, जो है बहुत देर तक आप ये चीज़ें अप अ, कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गले पे जो है असर पड़ता है। <chuckles> अ, कभी ऐसा होता है कि मुझे सर्दी हो रही है तब भी क्योंकि मुझे एस गाना गाने का मन है तो मैं उसी अ, उस समय भी मतलब शुरू हो जाती हूँ कुछ न कुछ है क रिकॉर्ड करना। तो वैसे अगले दिन जो है मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती है तो गला पूरा बैठ जाता है। तो हाँ, ये सब थोड़े-बहुत जो है अ, असर दिखते हैं अ, मुझे लगता है यहाँ पे। हाँ, ब जब कि शारीरिक अ, रूप से भी आपको तैयार होना चाहिए पूरी तरह से आपका गला दी बैठा हुआ है तो उस समय आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो हाँ, असर पड़ता है इस चीज़ का।
जी। हुँ, हुँ। हाँ। <chuckles> जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। अच्छा तो आप सिर्फ़ जब संगीत कर रही होती हैं या गा रही होती है तभी फ़्लो में जाती हैं या कोई और कार्य भी कर रही होती है तो भी फ़्लो में जाती हैं? या फ़िर आपका संगीत के साथ ही ऐसा रिश्ता है?
अ, नहीं दूसरी चीज़ें भी हैं। ऐसे कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे अ, कॉल कर दिया उस समय और वो मेरा बहुत ही अ, या मेरी बहुत ही गहरी दोस्त है तो अदी बहुत दिनों के बाद उसने अदी मुझे कॉल किया है तो मैं उससे बातों में बातों-बातों में इतनी सारी बातें हो जाती कि अ, कभी-कभी जो है च 7-8 घंटे भी हो जाते हैं <chuckles> इतनी सारी बातें हो जाती है। <laughs> जी, हाँ तो रात भर हम लोग बातें करते रहते हैं और ऐसा कोई विषय नहीं होता अ, बट हमें जो है बात करना अच्छा लगता है और उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसा हो जाता है कि फ़्लो-फ़्लो में ना मैं रात का खाना खाना भूल गई और कब सुबह सुबह हो जाती है बात करते-करते। तो ये सब भी कभी-कभी हो जाता है मैं फ़्लो में जो है भूल जाती हूँ। भूलना क्या बोलूँ मतलब फ़्लो में जो है मुझे और सब कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है। लगता है कि हाँ, मुझे र मेरे लिए मे लिए मेरी दोस्त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उसके साथ समय व्यतीत करना है।
हुँ। हुँ, हुँ। अरे बाप रे! <chuckles> जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो आपको क्या लगता है मतलब फ़्लो में कितना बहना सही है और कितना नहीं बहना चाहिए? और कितना जो है ये कह लें कि अ, एक खुद पे मतलब बाधा रखनी चाहिए, लिमिट रखनी चाहिए कि नहीं भाई अब ये जो है ज़्यादा हो रहा है?
जी, हाँ। ये तो है अ, समय काफ़ी बर्बाद होता है। <chuckles> बर्बाद हर चीज़ में नहीं बोलूँगी, यदि वो आप ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको अ, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा का मतलब है कि अ, आप अच्छा तो महसूस करते ही हैं अ, लेकिन वो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में उसका जो है रोल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको उससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है जैसी। वैसी कोई आप एक्टिविटी करते हैं, तो आप कुछ नया सीखते हैं और उसको लेकिन वहाँ पे भी कहीं न कहीं आपको संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, संगीत मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप इतना भी ना करें कि आप जो है शारीरिक शुरुआत में अगले दिन जो है आप जो है ना आपको नुक़सान हो रहा है या फिर बीमार पड़ जा रहे हैं अ, या फिर खाना भूल जा रहे हैं। तो आप खाना नहीं भूल जब भूल जाएँगे तो फिर आपका जो है शारीरिक रूप से आप तैयार नहीं रहेंगे, फिर बीमार पड़ जाएँगे, तो फिर आपका वो जो है काम रुक जाएगा।
हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। बिल्कुल। हम फिर गाना भी कैसे गाएँगे। हाँ। जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि और ग अगर खाना भी नहीं खाएँगे, तो फिर आपका शरीर ही काम नहीं करेगा, तो फिर गला भी कैसे काम करेगा और गा भी नहीं पाएँगे। जी, जी, जो
हाँ, बिल्कुल। हाँ, सही बात है, या कोई भी चीज़ में मन नहीं लगेगा और वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी, आप तब एक्टिविटी नहीं हो पाएँगे। तो ज़रूरी है दोनों का बैलेंस रखना कि आप कितना कर रहे हैं, कहाँ पे आपको ब्रेक लेना है, और कितने देर तक वो चीज़ करना है। ये ज़रूरी है कि आप इसका अ, आप ये सब ध्यान दें अ, ताकि आप बीमार भी ना पड़े और आपके काम भी जो है ना रुके।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। अच्छा ये बताइए कि अ, त फ़्लो जैसे आप मतलब फ़्लो में जब होती हैं तो ये है कि एक लंबे समय तक फ़्लो बन बने रहे। तो इसके लिए आप क्या-क्या ध्यान रखती हैं? या क्या-क्या चीजें करती हैं?
सबसे पहले मुझे लगता है कि फ़्लो में आने के लिए ज़रूरी है आपका उस चीज़ के साथ जो है ए, रिश्ता कैसा है? मतलब इंटरेस्ट कितना है? यदि आप उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो अपने आप फ़्लो बन जाता है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई कोई ऐसी चीज़ें ऐसी हैं सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई की बात करें किसी को उतना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं बोलूँगी किसी को नहीं अच्छा लगता लेकिन इ अ, ये कहीं न कहीं अ, ज़रूरी है हर र इंसान को कि पढ़ाई-लिखाई जो है अ, तरीके से करना आपकी पढ़ाई पूरी की जाए और अच्छे से करें। तो वहाँ पे फ़्लो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ह तो वहाँ उसके लिए हमारे पास जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अ, मेडिटेशन भी काफ़ी जो है कारगर होता है गहरी साँस लेना और ब्रेक ले लेके पढ़ाई करना। और ब्रेक अ, ब्रेक के बाद जो है कुछ ऐसी चीज़ें मतलब ज़्यादा मोबाइल का जो है लोग काफ़ी यूज़ करने लगे हैं जिससे काफ़ी ध्यान भटकता है। तो वो सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और समय को जो है रूटीन बना के जो है नियमित तरीके से करें तो शायद यहाँ पे जो है एक अ, फा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो वैसे करना पड़ता है।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा जैसे ये बताइए कि अ, जब आप अलग-अलग काम करती है तो इनके मतलब फ्लो के लक्षण अलग होते हैं या मतलब ये सेम ही रहता है? चाहे आप गा रही हो, या हो सकता है आप चल रही हो, या हो सकता है कि आप खाना बना रही हो। तो अलग-अलग ये चीज़ों में कैसे-कैसे अ, फ्लो रहता है आपका?
जो चीज़ मुझे करना नहीं पसंद है वहाँ पे फ्लो अच्छा नहीं होता है, मैं बहुत दिमाग भटकता है। लगता है कब छोड़ के कुछ और चीज़ें करूँ, कब अ, जो है जो मुझे अच्छा लगता है वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वहाँ पे तो फ्लो अपने आप बन जाता है जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ प वो बनाने के लिए अ, मैं कोशिश करती हूँ कि समय निर्धारित करूँ कोई बात नहीं, मन को मनाती हूँ बोलूँ तो कि ठीक है 1 घंटा पढ़ाई करूँगी उसके बाद फिर मैं संगीत में अ, जो है अ, संगीत वाला काम करूँगी तो थोड़ा बहुत बैलेंस रहता है, जो मुझे करना पसंद है वो भी कर रही हूँ, और जो मुझे नहीं पसंद है उसको भी जो है मैंने समय निर्धारित कर दिया है क्योंकि वो ज़रूरी है करना। तो जैसे सुबह उठ के सबसे पहले काम वो करना चाहिए जैसे सब बोलते हैं कि अ, जो सबसे मुश्किल वाला काम है ना वो सबसे पहले कर लेना चाहिए। अ, ताकि जो है आप अ, जब फ्रेश भी अ जो है महसूस करें और वह ध्यान भी है सुबह-सुबह जो है काफ़ी अ, अच्छा होता है, तो उस समय वो काम करने से आपका जो है फ्लो बना रहता है।
<laughs> जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। लेकिन कभी-कभार ऐसा भी रहता होगा ना कि आप आपके मनपसंदीदा चीज़ में भी फ़्लो नहीं आता होगा। और, मतलब ऐसा तो होता नहीं होगा की रोज़ ही आपके काम में फ़्लो आ जा रहा है, किसी-किसी दिन नहीं आता होगा, किसी दिन गहरे फ़्लो में नहीं जाती होंगी आप। तो ऐसे समय में आप क्या करती हैं? कैसे मैनेज करती हैं?
हाँ, ये तो है। हुँ। हुँ, हुँ। वैसे समय में हाँ, ऐसा होता है। अ, हर कोई इंसान है और हर समय क हर चीज़ आपको करने का मन नहीं होता। आप कोई भी चीज़ बार-बार कर लेते हैं, तो आप फिर बाद में आप उससे ऊब जाते हैं। अ, और यदि सही से नहीं होता है, तब भी आपको जो लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा आज करने में, या फिर कुछ और करते हैं। अ, तो उसके लिए मैं क्या खेल में थोड़ा बहुत जो है रुचि रखती हूँ, तो मैं बाहर या तो पार्क में घूमने चली जाती हूँ, या फिर अ, किसी दोस्त से मिलने चली जाती हूँ और उसके साथ समय व्यतीत करती हूँ। तो ये अ, छोटी-छोटी का चीज़ करती हूँ, नहीं तो फिर कुछ नेटफ्लिक्स वग़ैरह में कुछ देखने लगती हूँ, जो मुझे कॉमेडी वग़ैरह। तो उससे मन को जो है अ, थोड़ा अच्छा लगता है और इससे अपने आप को जो है म फ़्लो बना रहता है।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। उ, जी, जी। मतलब आप आप कुछ ऐसे कार्य करने लगती हैं जो इसके अलावा आपको पसंद है, और आपको अंदर से अच्छा लगे जिससे। अ, जी, तो अच्छा ये बताइए कि आपके लिए फ़्लो मतलब इम्पोर्टेंस रखता है महत्वपूर्ण है, या अग अग कंसिस्टेंसी, निरंतरता?
जी, हाँ। अ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। निरंतरता बहुत जब आप निरंतर रहेंगे ना कोई भी चीज़ों में, तो अपने आप जो है फ़्लो बन जाता है। और इसलिए फ़्लो अ, है ये ऐसी चीज़ है कि वो बहुत चीज़ों पे भी निर्भर करता है। अ, आपका इंटरेस्ट जो है एक चीज़ है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है जो आपको पसंद है, वो आपको हमेशा ही पसंद रहे। लोगों का जो है अ, जब रुचि बदलती रहती है अ, ऐसा भी होता है अ, मन बदलता रहता है। तो हाँ, ऐसा अ, जो है निरंतरता यदि आप रखें कोई भी काम में, तो आप उसमें अच्छे हो जाते हैं अपने आप, और अ, वो चीज़ जो है भले ही वो कठिन हो, वो आसान हो जाती है। तो आप निरंतर रहें कोई भी कार्य में, तो वो स अपने आप जो है आप कहीं न कहीं, कभी न कभी आपको फ़्लो बन ही जाता है, चाहे वो पढ़ाई-लिखाई क्यों ना हो। <chuckles>
जी। हुँ। हुँ। जी। हाँ। तो जी, आप आप संगीत करती हो, तो आप संगीत परफ़ॉर्म भी करती होंगी ना बाहर?
नहीं, <chuckles> नहीं करती। अ, मैं मैंने हाँ, क्योंकि वो दूसरा कारण है उसका, मैं खुद के लिए गाती हूँ, मुझे गाना अच्छा लगता है। मैं मुझे कभी स बहुत लोग बोलते हैं कि, "तुम्हें ये करना चाहिए, एक बार यहाँ पे गाओ अ, तुम इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाती?" लेकिन अ अ, ब समय के कारण मुझे लगता है, माहौल नहीं मिल पाया और मेरे घर वाले उतना पसंद नहीं करते हैं, कि तुम बाहर ये सब चीज़ें करो। र अब उनकी भी सोच बदल रही है और फिर अभी उम, नौकरी के चक्कर में भी ना, मुझे उतना समय नहीं मिल पाता, कि, मैं उस चीज़ को उस लेवल तक उतनी भी क्योंकि मैंने सीखा नहीं है, प्रशिक्षण नहीं लिया मैंने। तो इस वजह से मैं थोड़ा हिचकती हूँ कि मुझे लगता है, अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं खुद के लिए गाती हूँ।
अच्छा, परफ़ॉर्म नहीं करती आप? हाँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी। तो आपने मतलब कोशिश नहीं की, कि मैं तैयारी करूँ और मेरा मन जो है या क ये कह लें या फ़्लो में जब जाती हूँ, तो वो इसी कार्य में जाती हूँ, तो मुझे ये कार्य ही करना चाहिए क्योंकि मैं दूसरा काम करूँगी तो मैं अ, मतलब त तनाव में चली जाऊँगी, मुझे तनाव महसूस होगा अंदर। और ये कि, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने परिवार वालों को समझाऊँ?
अ, कोशिश की थी मैंने अ, लेकिन वहीं ये निरंतरता नहीं था <chuckles> मैं बोलूँगी कहीं न कहीं जिस वज़ह से जो है मैं आगे उतना नहीं कर पाई और फ़िर वो जगह मुझे बदलना पड़ा और फ़िर ऑनल फ़िर बीच में कोविड भी आ गया था जिसके कारण वो थोड़ा-सा टूट गया फ़्लो और, और उसके बाद फ़िर मैं समझ नहीं आया कि मुझे वो चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और गाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जो कि ज़रूरी होता है उम, अ, जैसे कि आपका इसकी अ, ऑनलाइन भी आप जो है ये चीज़ें अब तो लोग रील बनाते हैं यूट्यूब चैनल बनाते हैं। वहाँ से भी जो है अपनी योग्यता दिखाते हैं। अ, लेकिन वहाँ उसके लिए भी अ, जो है आपको बहुत सारा सेटअप करने का ज़रूरत पड़ता है और मेरे पास उस समय या फ़िर मैंने उसमें उतना ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ? बहुत उलझन हो रही थी इस वज़ह से मैंने बस रोक के रखा हुआ है कि करूँगी मैं किसी दिन और फ़िर अभी तक मौका नहीं मिला कि मैं कब करुँगी। लेकिन देखते हैं ज़रूर जल्द ही।
जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। तो कहीं न कहीं अ, आप ये कह रहे हैं की आप ही की गलती है और आप ही क्यूँ कहीं न कहीं कि कुछ न कुछ हो जा रहा है जिससे आप नहीं कर पा रही है। चलिए कामना यही रहेगी की आप जल्द से जल्द अपना कुछ कर पाएँ। अच्छा अद आप ये बताइए कि आप इसपे क्या कहना चाहेंगी मतलब कि च अगर कोई फ़्लो में चला जाता है तो कितना ध्यान रखना चाहिए उसको और अ, एक बाधा जो है अ अ अ, खुद के लिए लिमिट करना चाहिए की ज़्यादा ना हो जाए अब?
हाँ। <chuckles> हाँ, वो रुक जा रहा है बीच-बीच में। जी, हाँ। जी, हाँ। अ, ये कोई भी आप कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूरी होता है कि आप उसके लिए समय निर्धारित करें और कि आपका संतुलन भी ना ख़राब हो और आप उससे अ, बोर भी ना अ, हो जाएँ। जब तक स जब आप वो करने में मज़ा आ रहा है तो आप करें लेकिन इतना ना करें कि अगले दिन आपको बिल्कुल थक ही जाए या फ़िर आपकी दूसरी चीज़ें प्रभावित हो जाएँ तो उतना करें जितना ज़रूरी है और निरंतरता जो है बनाए रखें अ, हर दिन थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा करेंगे उससे भी आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना।
हुँ, हुँ। जी। जी। तो चलिए फ़िलहाल आपसे इस विषय पे वार्तालाप करके बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ फ़िर किसी विषय पर हमारी आपसे बात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
जी। मुझे भी काफ़ी खुशी हुई।